Jadi momen lucunya justru memang pertama kali ketemu tatap muka, benar-benar pertama kali tatap muka. Jadi itu di hari, mmm, Sabtu, hari Sabtu aku libur, hari Sabtu tapi istriku masih masuk sekolah tapi 1/2 hari, gitu kan. Aku kebetulan bawa, eee, hadiah kesukaan dia karena aku tahu dia suka Doraemon, aku bawain boneka Doraemon, karena 3 harinya lagi tuh dia bentar lagi ulang tahun, jadi momennya pas di hari Sabtu juga nih, dan itu aku bawa aku masukin tas dulu. Dan ada sedikit pertemuan sama orang tuanya dan aku memang, apa ya, aku justru tahu rumahnya di situ tuh dari orang tua si itu aku, pacar aku. Aku lupa gimana bisa dapat nomor teleponnya, kalau nggak salah si ibunya dulu yang ngontak aku. "Kamu siapa? Siapanya anak saya?" Kayak gitu kan, ya aku jawab apa adanya. Aku nggak jawab pacar, aku jawab, "Temen, temen deket." "Terus sekolah di mana?" Aku jawab intinya semua yang dia tanya aku jawab. Terus, eee, dia bilang, "Kalau emang, eee, temen deket kalau mau main, mainnya ke rumah aja ya, jangan di luar." Nah, dari situ kan aku juga udah tahu tuh. "Oh, iya, boleh Bu, rumahnya di mana?" Aku u udah tahu sih rumahnya di daerah situ, tapi jalan-jalan detailnya belum tahu, nah dikasih tahu tuh jalan detailnya. Ya udah dong aku samperin. Ya aku pede banget ya ngomong-ngomong saat itu juga ya? <laughs> Masih bocah loh it hitungannya masih SMA kelas 1, 2.
Oke. Wow, romantis ya? <laughs> Oh, kok bisa? <laughs> Oh, gitu, bener bener. Waduh. <laughs> Oke. <chuckles> Iya, berani banget berani banget, Kak.
Datang terus, eee, intinya aku nunggu di lantai 3 gitu ya, memang lagi nunggu bentar lagi pulanglah ibaratnya si inisial S ini. Nah begitu pulang, diajak tuh sama ibunya ke lantai 3, nggak tahu kenapa kok tumben? Ya kata si S, "Kok gue diajak ke lantai 3 nih?" Gitu kan. Terus ya udah pas ketemu aku, aku tuh nutupin muka aku pakai bantal Doraemon Kak, aku nahan agak malu atau gimana gitu ya, ngerti nggak Kak itu aku tutupin botol terus <gasps> istri aku eh, istri aku, pacar aku ngeliat terus saat itu yang ada dalam benak pikirannya katanya, "Mati nih gue sama ibu gue nih, gue bakal jadi rujak nih di ulek," katanya gitu. Karena, justru istri aku tuh eh, pacar aku tuh nggak ngasih tahu alamat rumah karena justru takut diomelin gitu loh. Jadi pacar aku maunya pacaran diam-diam, cuman kalau ibunya maunya, "Ya udah main di rumah aja karena memantaunya lebih aman." Gitu kan, ya udah aku nurutin mau ibunya ketemu, itu momen lucu. Jadi istri aku tegang banget Kak mukanya, bukannya senang ketemu aku, tegang setegang tegangnya tegang. Terus
Mhm. <laughs> <chuckles> <laughs> Oh, oke. <laughs> <laughs> Oke.
"Iya, nih, udah lama nunggu nih temen kamu nih, udah sana git eee, apa namanya, di bawah sekarang ya." Maksudnya kita ke lantai bawah, ke lantai 1 atau ke lantai 2. Ya udah, terus kita ngomong pertama kali tapi agak canggung, tapi aku seneng banget bisa ketemu gitu loh Kak, jadi lucunya tuh di situ.
Wah, secara tidak langsung berarti itu Kakak udah direstuin kali ya sama ibunya, gitu?
Ngomongnya Tapi ternyata selama ini memang nggak ada yang pernah berani, apa apa namanya Kak, main ke masuk ke rumah gitu loh, Kak. Jadi selama ini memang orang-orang yang pernah berpacaran sama pacar aku eh, istri aku dulu tuh ya gitu, nganterinnya dari jauh, pulangnya juga jauh. <laughs> Waduh.
Oke. Wah, <laughs> wah, bener-bener lagi jama anak jaman dulu kan pasti kayak takut-takut gitu ya, Kak, ya?

Oh, ada banget dong, bi akhir pekan itu berarti weekend, kan ya, eee, mungkin aku cerita waktu aku masih kecil dulu deh, ada sih, yang di waktu kecil sama sekarang. Dulu tuh waktu kecil kalau udah akhir pekan, kal eee, mungkin masih sekolah tapi 1/2 hari, itu adalah momen ketika aku pulang sekolah dijemput oleh orang tua. Karena, aku bebas jajan apa aja yang ada di kantin, makan apa aja yang di kantin, bebas, sebebas-bebasnya. Karena, makanannya sehat, jajanannya sehat, jadi kadang aku me mesan Indomie goreng sama nasi goreng. Nah, gimana Terus aku pesan jeruk manis, terus kadang kalau nemu tebu, jeruk manis sama tebu juga aku beli, dan itu, alhamdulillah bisa masuk ke perut aku aku juga bingung, gitu kan. itu adalah salah satu, misal yang aku tunggu, terus yang berikutnya adalah, ini loh Kak, kalau kita waktu kecil itu, aku maksudnya. Kalau udah weekend itu yang ditunggu apa sih, kalau hari Minggu yaitu, nonton. <laughs> Nonton nonton apa aja ya, apa sih, <tsk> eee, Power Ranger, Doraemon, kayak gitu-gitu, jadi itu udah ditunggu-tunggu banget, dan, untungnya sama abang aku juga kita satu s frekuensi seleranya, jadi nggak rebutan TV nih, kayak gitu, nggak ampe
Betul betul. Boleh. Oke. Oh iya? Waduh, <laughs> oke oke. <laughs> Untung nggak keras, ya, heeh. Wah, pasti sih, benar benar benar, ya. <laughs> Padahal, itu cuman waktu libur cuman sehari ya, Kak? Padahal kan, bisa, kayak, bangun siang, tapi, karena ada kartun nih, ya, dari jam 6.00 udah mulai tuh, sampai jam 11.00, gitu kan. Jadi, kayak direla-relain deh, "Enggak apa-apa bangun pagi demi nonton," gitu. Wah, kayaknya kita relate sih Kak, sama banget nih. <chuckles> Oke oke.
Iya. Iya, kartun, benar! Udah mulai, udah. Heeh, kalau jaman sekarang kan relate, ya? Kalau jaman sekarang kan kalau jaman sekarang kan, kalau mau nonton kartun di YouTube udah ada semua, gitu kan. Jadi, kurang kurang ditunggu-tunggu, bukan momen yang ditunggu-tunggu lagi. Terus, memang kalau hari Sabtu itu biasanya, eee, yang agak males karena masih harus sekolah 1/2 hari, jadi, eee, rutinitas yang aku tunggu justru pas pulang sekolahnya. Kalau hari Minggunya rutinitas yang aku tunggu adalah, paginya nonton, terus ketika udah nonton, siangnya itu kan, bebas tuh, ya, tetap di rumah, kalau ada PR kayaknya masih males, tapi, nanti aja lah gitu kan, mungkin bisa bisa sore atau malamnya. Nah, biasanya siangnya itu aku main PS, jadi gantian sama abang aku, PS1 waktu itu adanya. Siang itu kartun udah mulai nggak ada, mau main di luar panas, ya udah kita main PS, gantian-gantian sih abang aku 2 jam, terus aku 2 jam, udah. Jadi, memang benar-benar aku tunggu cuman itu doang sih sebetulnya. Nonton, apa tadi, nontonlah sama main PS dan bebas di rumah, ya kalau ngerjain PR paling kalau udah malam. Emang
Benar benar. Benar sih. <laughs> Oh, oke. Wow. Wah, iya sih Kak, ya, berarti memang sepenuhnya di hari Minggu itu, habis untuk kita main-main, dan juga menikmati hiburan, ya? Kayak nonton kartun, gitu kan, yang tadi Kakak ceritakan. Tapi, ya, seiring dengan bertambahnya usia nih, Kak, pasti kayak, a apa ya, aktivitas itu pasti berubah, gitu. Nah, boleh dong diceritain pas sekarang ini nih, apalagi, mungkin kalau Kakak udah berkeluarga, apa sih aktivitas weekend-nya, gitu?
Betul. Mhm. <chuckles>

Sebetulnya memang yang nggak pengen aku skip di waktu weekend adalah tetap bersama keluarga inti aku. Kalau bisa, bukan piknik kecil ya, karena tadi aku sebutnya piknik kecil ke itu, ke mana, ke UI, ke Depok open space, sama ke alun-alun. Aku pengennya sih agak naik dikit levelnya, mungkin ke Kids Zone di mall, lebih asik kayaknya kalau buat anak-anak lepas energi, gitu ya. Eee, aku sih maunya, meningkat ke situ kalau perekonomian udah stabil, udah lancar, udah ada tabungan. Misalkan benar-benar bisa meningkat lagi aku pengen ajak ya, eee, sehari semalam nginep, mungkin, di hotel tapi ya ada kegiatannya, outbound-nya, kayak gitu. Hotel yang ada outbound-nya. Jadi, kita cuman nginep 2 hari 1 malam, terus kita pulang jadi kayaknya agak beda kalau memang, e suasananya outbound, gitu ya. Aku pengen seperti itu yang nggak aku skip. Harapannya juga seperti itu. Tapi karena belum, ya udah. Yang gak aku pengen skip, berarti kebersamaan aku sama anak-anak untuk piknik kecil itu.
Oke. Oke. Benar. Iya sih. Mhm. Wah, benar sih Kak ya. Namanya juga udah berkeluarga, pasti, eee, prioritas kita jadi ke istri dan juga anak-anak, gitu kan. Terutama, eee, Kakak, gitu kan. Nah, kalau mau ngomong, kalau masalah akhir pekan itu, eee, pernah nggak sih Kakak kayak benturan gitu lho, dengan kerjaan kantor misalnya, sehingga kayak Kakak melewatkan waktu bersama keluarga, gitu? Dan itu gimana sih? Gitu.
Mmm, ya, oke oke. B sebetulnya ben benturan itu sering terjadi karena, eee, aku, singkat aja, aku kerja di retail supervisor, jadi kalaupun libur, masih sering dicariin ya Kak. Karena kan aku sebenarnya kerja di toko, jadi kalau dicariin itu ya, beneran dicariin, instruksinya udah turun apa belum, udah selesai apa belum, toko mana aja yang belum. Nah, itu biasanya bentrokannya bukan bukan membatalkan piknik, tapi justru terjadi pas lagi pikniknya. Nah, biasanya kalau terjadi kayak gitu, ya udah, aku fokus ke HP, aku bilang ke istri aku, udah temenin anak-anak ya, nih, eee, atasan lagi rewel nih, aku bilangnya gitu aja. Terus, aku ngerti maksudnya atasan lagi rewel tuh, lagi ada yang dicari. Ya udah, aku luangin waktu sekitar nggak semuanya sih, sekitar 1 jam aja. Aku coba, selesaikan instruksi dengan cepat, bukan dengan cepat sih, maksudnya menurunkan instruksi dengan cepat dan pasti, supaya, eee, pimpinan-pimpinan di toko itu ngeh, gitu, dan mereka menjalankannya. Dan aku undur lagi setelah beberapa menit aku megang HP, aku undur lagi kerjaan. Aku fokus lagi ke keluarga. Tapi mungkin setelah beberapa jam lagi, aku lihat lagi hasilnya. Apakah udah sesuai dengan harapan, atau ke mana aja yang belum ini, siapa aja yang lemot, gitu, nah itu baru aku teleponin. Aku ap
Oke. Oke. <laughs> <laughs> Oke. Oh, oke. Wah, berarti memang harus bisa multitasking, gitu ya Kak. <laughs> Jadi sambil piknik, tapi sambil nyari juga nih, atau kerjain kerjaan, gitu. Wah, seru sekali. <laughs>
Multitasking. Iya. iya. Nggak boleh piknik mua teman, namanya, kegeser nggak boleh, nggak ada nggak ada, pokoknya tetap jalan, gitu. <laughs>
Oke oke. Wah, menarik dan seru sih Kak. Aku sangat, apa ya, sangat tertarik dan juga lucu, gitu, dengar cerita saat Kakak PDKT-an ataupun pacar masa SMA, itu sih, yang menurut aku paling seru. Oke deh, kalau gitu makasih ya, Kak, ya. Nanti kita cerita lagi. Sampai jumpa Kak.
Ya. Mantap.